Sì, quanto valgono? Niente, non lo sai. Io col Bitcoin cosa me ne faccio? Non so.
Non è vero. Come no? Come che te ne fai? <chuckles> Sono s soldi.
Eh, son soldi e ricevo i Bitcoin cosa faccio? Non so neanche quanto valgono. Vado in banca, e li dividono, non lo so.
Eh, vabbè ma non è non è difficile, li puoi far, ehm, convertire da dai siti, guarda, che poi diventano soldi veri.
Sì, ma non so neanche quanti sono e variano continuamente, quindi
Certo, però puoi venderli quando te li p te te li danno. Comunque io lo terrei in considerazione.
No, io voglio gli euro. Basta. no, assolutamente. No, guar
<laughs> Ti capisco. Comunque bisogna continuare a pensarci secondo me e sicuramente troveremo anche altri, ehm, progetti da qui a 10 anni. Ehm
No. Sì, ma capisci, dipingere è un piacere. Se io poi mi devo stressare perché devo pensare che quello lì mi ro sta rompendo col Bitcoin. Quell'altro mi dice io faccio una, ehm, personale, 1 o 2 collettive all'anno, finito col
No, assolutamente no. No no, ti capisco. Ehm, ti devo dire una cosa mi dispiace interromperti ma mi dispiace interromperti ma devo salutarti, ehm, perché purtroppo devo tornare al mio lavoro, ehm, era una pausa che mi ero presa. Quindi, se ti va ci risentiamo presto.
Cer Sì, allora io ti ringrazio molto per questa conversazione che è stata molto, molto interessante e spero di sentirti presto.